मैंने ना, हाल ही में थोड़ा-सा जैसे कि अपना ना काम शुरू करने का मैंने सोचा क्योंकि शादी के बाद तो मेरा कंटिन्यू जॉब करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है घर से एक अपना स्टार्टअप थोड़ा-सा मैं काम का शुरू करती हूँ। तो मुझे ना उसमें जो अ, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है ना कि मेरा जो नकदी जो कैश हो रहा है कि मैं उसको कैसे फ्लो करूँ, खर्चे कैसे स्मार्ट तरीके से करूँ। क्योंकि क्या है ना अभी शुरुआती तौर पे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर चलनी हैं, मेरा काम अभी नया-नया शुरू हुआ है। तो उसमें क्या है कि मुझे हर चीज़ जैसे कि कहा नहीं जाता हर कदम बहुत फूँक-फूँक के रखने वाला हाल है मेरा। तो उसमें मेरे पास जैसे नकदी प्रवाह है, तो मतलब उसको भी मैं कैसे करूँ? खर्चे कैसे मैं स्मार्ट तरीके से करूँ? कि मैं अ, अपना काम अभी शुरुआती दौर पर है कि इसको लम्बे दौर लंबे अ, दूर तक इसको ले जाके मैं अच्छे-से इसको मैं अ, मतलब संतुलन कर सकूँ। मैं इस मामले में ना एक्चुअली बात भी ढंग से किसी से नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा अंदर-अंदर ही मैं सोच-सोच के परेशान हो रही हूँ। मैं इस बारे में ना खुल के बात करना चाह रही हूँ ताकि मुझे कुछ भी अ, सुझाव मिले, कुछ ऐसी राय मिले जिससे कि मैं, इसको मैं स्मार्ट तरीके से चला भी सकूँ और मानसिक रूप से भी ना मुझे फिर थोड़ी-सी शांति मिले।
जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं आपको बताना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 जानकारी चाहिए होगी। तो अगर आप सहज महसूस कर रही हैं तो आप मुझे थोड़ा-सा अपने व्यवसाय के बारे में बताइए, कि वो अभी किस चरण में है? वो शुरुआती चरण पर है या फिर कहीं न कहीं अब वो स्थिर हो चुका है? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ।
जी। जी। जी बिल्कुल। अच्छा। नहीं मैंने ना जैसे कि अ, शादी के बाद काम से तो मैंने ब्रेक ले लिया था। तो मैं घर से ही अपना जैसे कि ऑनलाइन कॉस्मेटिक वग़ैरह है तो मैं इनका काम शुरू करती हूँ। कॉस्मेटिक क्या जैसे कि आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी वग़ैरह होती है। तो मेरा ये था कि मैं घर पे मौजूद भी रहूँ और मैं घर से थोड़ा सा ऑनलाइन वग़ैरह अपना अ, अपने घर से ही अपना बिज़ मतलब कर सकूँ इस तरीके का। छोटी लागत का मैंने अभी मतलब शुरू ही किया है। अ, 2-1 महीना ही हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा खर्चों को लेकर ना।
हाँ जी। जी मैं आपकी परेशानी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर कठोर ना हों, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो आपका कहीं न कहीं व्यवसाय है यही व्यवसाय आपकी आय का मुख्य स्रोत है या फिर और कोई भी स्रोत है? और थोड़ा खर्चों के बारे में भी बताएँ कि खर्चे कैसे होते हैं आपके?
जी। जी। हाँ। ये जैसे जी बिल्कुल। ये मेरा मुख्य आय का स्रोत तो नहीं है। अ, मेरे पति की ही जो मतलब सैलरी होती है उससे होता है। पर मेरे को लगा कि नहीं भई मुझे भी करना चाहिए, तो ये मुख्य स्रोत नहीं है। लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि घर के खर्चों में मेरी आय का भी उसमें सहयोग बने।
जी। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ विस्तार से, कि अभी आप कोई अलग से व्यवसाय के लिए बही खाता वग़ैरह इस्तेमाल करते हैं और आप किन तरीकों से अपनी अ, आमदनी या फिर ख़र्च लिखते हैं? थोड़ा विस्तार में बताएँ।
जी। जी। अच्छा। जी, जैसे कि अभी तो जैसे मैंने बताया मैं शुरुआती तौर पे हूँ और मैं मतलब लोगों में मतलब इस तरीके की सलाह भी चाह रही थी, कि बिना ख़र्चे के मैं अ, इन सब का कैसे मैं मैनेज़ कर सकती हूँ लिखा पढ़ी इनकी? अभी तो मैं ना, नॉर्मली जैसे एक्सेल वग़ैरह होते हैं उसपे शीट बना कर मैं मैनेज़ कर रही हूँ। शुरुआती तौर है तो फिर बहुत ज़्यादा अभी ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। मतलब महीने के अगर आप कह लो कि, बहुत ज़्यादा हो गए तो 40-50 ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो अभी तो मैं मैनुअली अपने हाथ से ही मतलब अ, लैपटॉप वग़ैरह पे उसकी मैं कर ले रही हूँ डिटेलिंग। पर वो ही है ना कि अभी तो आगे मैं अगर इसमें कार्य कर रही हूँ, तो ये बढ़ेगा ही। फिर मैं क्या मतलब उसमें करूँ, मुझे उसके लिए भी थोड़ा-सा आपसे राय-मशवरा चाहिए था
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
कि कम लागत में भी, मैं वो मैनेज़ कर सकूँ।
जी मैं आपकी जी मैं आपकी बात थोड़ा-सा बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो आपका व्यवसाय है, इसमें कौन-कौन अपनी क्या-क्या भूमिकाएँ निभाता है? थोड़ा विस्तार में बताएँ।
जी। हुँ। जी। जैसे कि अ, मेरे पास ज़्यादा स्टाफ़ तो नहीं है मतलब 2-4 लोग हैं। जैसे कि मैं खुद ही जैसे मार्केट का काम होता है, शॉपिंग वग़ैरह या फिर, जो भी अगर कहे कि अ, लागत का सामान जो लाना है, पैकेज़िग वग़ैरह का वो मैं खुद करती हूँ। बाकी मेरे जो भी अ, कोरियर जाने होते हैं, वो तो फिर मैंने अ, कम्पनीज़ के साथ टाइ-अप वग़ैरह किया हुआ है। वो लोग अपना कमीशन ले लेते हैं। वो थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं। दूसरा मैंने ना अपने अंडर में 2 स्टाफ़ मेंबर्स रखे हुए हैं जो कि मेरी हेल्प करते हैं कि पैकेज़िग में हेल्प करते हैं। दूसरा कि कोई मुझे अ, सामान लाना है, ले जाना है या फिर शॉपिंग वग़ैरह में जो मतलब कहेंगे ना कि कच्चा लागत जो होता है, कच्चा सामान जो होगा मटेरियल, उन सबको लाने में, उनकी पैकेज़िग वग़ैरह में इस तरीके का मेरा स्टाफ़ है जो 2-3 लोग होंगे मुश्किल से। बाकी मेरा थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी सेल होती है उनको डायरेक्ट कमीशन वग़ैरह चला जाता है।
जी। हुँ, हुँ। जी, मैं आपकी बात जी, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपके पास, कुछ आपने अलग से आपातकालीन नगद या फिर कोई क्रेडिट लाइन भी बना के रखी हुई है?
इस तरीके का होता है। हुँ। अ, जी देखिए अ, जैसे मैंने अभी बताया अभी बहुत समय तो नहीं हुआ है और मैं थोड़ा-सा अभी इसमें उतनी अ, कहे ना प्रोफेशनल तो वो भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना एक बैकअप कह लीजिए कि अगर मेरा जो भी बिजनेस चल रहा है तो मेरा एक माय माइंड में एक है कि 20 से 30 पर्सेंट एक बैकअप कैश में मैं रखती हूँ कि अ, जिससे कि अगर कभी कोई मेरा नुकसान हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो मेरा बिजनेस अभी स्टार्टिंग में है, तो रनिंग होता रहे। चलता रहे उसमें रुकावट ना हो, तो मैं थोड़ा-सा बैकअप भी रखती हूँ।
जी।
उसमें अभी कुछ क्रेडिट लाइन वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो अ, एज़ अ मतलब नगद ही कह लो उस तरीके से मैं उसको मै मैनेज कर रही हूँ।
जी। जी, मैं आपकी बात को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ पाया हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि अ, आपको अभी तक आपको कौन सलाह-मशविरा देता है आपके व्यवसाय में? थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ।
जी। जी। अ, जैसे कि अ, ये मैंने ये जो अपना बिज़नेस शुरू किया पहले मैं जहाँ जॉब कर रही थी, तो मैं उस कंपनी में मेनली यही ऑनलाइन शॉपिंग वग़ैरह का काम होता था। तो जो हमारे टीम लीडर थे तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा-सा मतलब ओ उत्साह के दिलाया कि अगर आप शादी के बाद नहीं आ पा रहे, नहीं कर पा रहे तो आप अपना बिज़नेस डाल दीजिए। तो उनसे थोड़ा-सा राय-मशवरा हो जाता है इस बारे में, जो मेरे मतलब जहाँ पे मैं काम करती थी पहले नौकरी तो उनसे मेरा राय-मशवरा हो जाता था।
ठीक है। जी। मैं आपकी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से अब समझ गया हूँ और आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा। आप बस मुझे एक आखिरी बात ये बताएँ कि आपका जो नकदी प्रवाह होता है? या फिर कहीं न कहीं खर्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होते हैं? फिर मैं आपको सलाह दे पाऊँगा।
हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। जैसे कि ये ना जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाला होता हैं ना तो कस्टमर जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा आकर्षण कह लीजिए या फिर अगर सेफ़्टी कह लीजिए प्रोडक्ट की तो पैकेजिंग जो होती है ना वो उसमें होती है और मैं कहीं न कहीं सोच भी रही थी कि इसको मैं कैसे मतलब करूँ कि, मेरे को लाभ भी ज़्यादा मिले तो मेरा सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है, जो लागत लगती है वो पैकेजिंग और मतलब अ, क्या कहेंगे? ऑर्डर जो जाते हैं मतलब सप्लाई में मेरा पैकेजिंग और सप्लाई में सबसे ज़्यादा मतलब पैसा लगता है उसमें।
ठीक है। जी मैं आपकी बात को भलीभाँति समझ गया हूँ और देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि, आप बिल्कुल भी कठोर ना हों अपने ऊ ऊपर। ये कहीं न कहीं हमारे दिमाग से या हमारे मन से कई बार निकल जाता है कि, हमें असल में कितना खर्चा करना है और कैसे नकदी प्रवाह बना के रखना है? तो मैं आपको चाहूँगा कि, ये कहीं न कहीं होना प्राकृ प्राकृतिक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, इसको लेके।
जी। हुँ।
देखिए सबसे पहले तो मैं, आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक सरल नकदी प्रवाह का बजट बना लें कि, हाँ इतना पैसा आएगा तो इतना पैसा खर्च होगा। ये बजट रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे कि आपको असल में खर्च करना कितना है। इसके साथ-साथ एक मासिक आप फोरकास्ट भी बना सकती हैं, कि आपको असल में कितना खर्चा करना है या फिर कितनी आपकी कमाई हो सकती है या फिर कितना क्या हो सकता है इस अ, महीने कहीं न कहीं। इसके साथ-साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है, श जितने भी ये खर्च हैं इनको घटाने और भुगतान शर्तें जो भी हैं, उनको बेहतर करने के लिए आप तरीके ढूँढें, कि आप कैसे भुगतान शर्तें अपने लिए आसान आप कर सकती हैं। आप जितना आसान करेंगी उतना कहीं न कहीं आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्योंकि अब कोई भी व्यवसाय हो, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे निर्भर करता है तो वो भुगतान पे है, कि भुगतान समय से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे आपको करना हो, चाहे आपको मिलना हो।
जी। हुँ, हुँ। जी। अच्छ जी। हाँ। जी, जी। हुँ। जी।
इसके साथ, मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है कहीं न कहीं नियमित निगरानी के लिए आसान मैट्रिक्स और टूल्स वग़ैरह इस्तेमाल करें, जिससे आपको कहीं न कहीं लगातार पता लगता रहे कि हाँ, इस महीने हम ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। और ये आकलन आप महीने-दर-महीने भी करिए करें अ अपने आप ही, और इसके साथ-साथ आप कहीं न कहीं इन इस आकलन को हर हफ्ते भी करें। अगर आप हफ्ते-दर-हफ्ते भी करेंगी, तो आप चीज़ों को और ज़्यादा कहीं न कहीं बेहतर तरीके से समझ पाएँगी। इसके साथ-साथ मैं आपसे थोड़ा चाहूँगा ना आप अ, ने ये ब ये बताया कि आपके पास थोड़ा-बहुत नगद है आपातकालीन, मैं चाहूँगा कि आप उसको ना थोड़ा-सा और बढाएँ। और क्योंकि कई बार ग अ, ऐसा होता है कि कोई भी बिज़नेस हो, वो सीज़नल उथल-पुथल जो होती है अ, जो कि कहीं न कहीं जिसको हम
जी। अच्छा। हुँ। जी। जी। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, ये ये तो होता ही है इसमें। मेरे अ, बिज़नेस में ये भी बहुत बार हु हुआ है। जी।
जी, तो ये जो सीज़नल उथल-पुथल है, इससे बचने के लिए आप अलग से अ, पैसे रिज़र्व करके रखें और एक क्रेडिट लाइन बना के रखें। इसके साथ-साथ मैं आपसे थोड़ा-सा ये चाहूँगा कि आप व्यवसाय के चक्कर में अपने कहीं न कहीं शारीरिक गतिविधि या फिर खान-पान को बेकार ना करें। तो मैं चाहूँगा कि, आप थोड़ी-बहुत शारीरिक गतिविधि भी लगातार करती रहें, अपना खान-पान भी एकदम उच्च दर्जे का रखें। और आप अगर ये सब चीज़ें करेंगी, तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएँगी, ज़्यादा आप और ज़्यादा आपको नगद प्रवाह कहीं न कहीं कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो-जो बातें बताई हैं, ये-ये सारी
हाँ। अ, नहीं। <chuckles> जी। हुँ। नहीं, आपसे जी। जी। जी बिल्कुल, बल्कि पता है, मेरे ना दिमाग में मतलब मैं बहुत भारीपन महसूस कर रही थी। मतलब जैसे नहीं होता कि एक ब एक सोच को लेकर ही दिमाग में चल रहा है किस अपना जैसा आपने बताया शारीरिक और मानसिक तौर से ना थोड़ा-सा मैं खुद को अ, बँधा हुआ महसूस करती। आपसे बात करके ही ना, जैसे कि रास्ते खुल गए कि हाँ, ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे स्टेप करो, मेंटली मानसिक तौर पे भी अपने ऊपर ये काम कर लो। और क्या कहते हैं, इन-इन चीज़ों के, जैसे आपने बताया, ऐसा मैट्रिक ये करो, ऐसा आकलन करो, ये करो। नहीं, मैं सच में ये सब चीज़ें अपने बिज़नेस में लाऊँगी, क्योंकि मैं भी देखिए ग्रो करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रो के साथ अपनी ह अ, स्वास्थ्य के साथ भी मैं थोड़ा-सा अ, मत मतलब नकारात्मक नहीं चाहती हूँ। आपसे बात करके ना मुझे मतलब ये हुआ कि मुझे बहुत तसल्ली मिली अ, क्योंकि मैं ना खुलकर किसी से इस बारे में बात तक नहीं कर पा रही थी। साथ ही जो आपने मुझे सुझाव दिए, इनको ना मैं ज़रूर में लाऊँगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपने जो सुझाव दिए हैं, इससे मेरे को ना बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आपका ना बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हुँ, हुँ। जी, बताना चाहूँगा कि आपको जब भी कोई भी सुझाव चाहिए हो, आप कभी भी बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकती हैं।
जी। जी, जी। उ थैंक द बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। जी।